देखिए ना अभी डिजिटल दुनिया चल रही है, इंटरनेट का दौर है और यूँ कह सकते हैं कि फ़ोन का ज़माना है, तो हर कोई अपना फ़ोन चलाता है और सबकी अपनी एक अपनी फ़ोन हो गई है आज के समय में। और फ़ोन में वो इतना ज़्यादा सीमित हो गए हैं, कि मानो इसे अपनी दुनिया बना लिए हो। तो आपको इसकी ये फ़ोन वाली दुनिया अ, कैसी लगती है? या फ़िर अ, कितना ज़्यादा लोग इससे जुड़ गए हैं या अपने आप अ, की जो ज़िंदगी है इसमें सीमित कर दिए हैं? इस आपकी राय जानना चाहूँगा?
जी, देखिए अभी अ, के दौर में अ, डिजिटल दुनिया चल रही है और आप देख ही रहे हो कि ये टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। अ अ, अभी सोशल मीडिया आई, अभी फ़िर अ, मशीन लर्निंग आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, अभी देखिए अ, उसके बाद अ, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ रही है। देखिए अ, कितनी तेज़ी से अ, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है आस-पास और अभी देखिए कि अ, हमारे भारत में जैसे ही जियो आया कितनी तेज़ी से हर इंसान के पास स्मार्टफ़ोन आ गया है, इतनी हाई स्पीड नेटवर्क की अभी हम आप एक-दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं।
हुँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल।
तो अ, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें इसके एडवांटेजस तो है बहुत सारी, लेकिन ना इसकी डिसएडवांटेजस भी है कि देखिए कई सारे अ, लोग अ, सोशल मीडिया की अगर उदाहरण दूँ तो, कई सारे लोगों की अ, लोग उसपे पर्सनल चीज़ें भी अ, शेयर करते हैं। जहाँ से क कई बार होता है कि उनकी आइडी हैक हो जाती है। उनकी अ, वहाँ से कई बार अ, डिटेल्स उनकी निकाल ली जाती है, फ़िर उनके साथ फ्रॉड किया जाता है, स्कैम्स किये जाते हैं। तो अ, फ़ोन अ, तो टेक्नोलॉजी को अ, सही अ, दिशा में ले जाना ज़रूरी है। और ज़रूरी है कि खास ध्यान रखा जाए कि अ, टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल किया जाए। और और जो अ, फ्रॉड स्कैम हो रहे हैं, वो सब कम हो। तो यही कहना है।
अच्छा। हाँ, हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छी बात बताई और जिस तरीके से बताया कि आज के समय में फ़ोन का इस्तेमाल कितना बढ़ चुका है और ये एक डिजिटल दुनिया आ चुकी है, तो जिस तरीके से हर कोई अपने फ़ोन का इस्तेमाल करता है, तो क्या हर कोई सिर्फ़ अपने फ़ोन से ही मतलब रखता है या दूसरों के फ़ोन में भी लोगों को झाँकने की एक आदत है? या फ़िर उम, जानने की एक जिज्ञासा है कि हर कोई क्या कर रहा है? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं?
देखिए अ, <chuckles> मुझे तो लगता है कि अ, ऐसा तो अ, मेरी आदत तो नहीं है कि मैं किसी की अ, फ़ोन को झाँकू, क्योंकि मुझे लगता है कि सबकी अपनी प्राइवेसी है, अपनी अ, पर्सनल चीज़ें हैं यहाँ तक कि मेरा बताऊँ तो 1 मेरा छोटा भाई है अ, वो अ, बहुत सारा गेमिंग करता है, मैं उसको हमेशा मना करता हूँ कि तुम्हें ना तुम बहुत ही एडिक्टिव हो गई हो हो गए हो। अ, वो एक्चुअली ना वो अ, कौन सी गेम है वो मल्टीप्लेयर वाली? अ, नाम नहीं याद आ रहा मुझे बीजीएम हाँ, आपने सही पकड़ा है एकदम अ, तो वो गेम खेलता रहता है। और भी चीज़ें हैं, वो अ, तो मैं सोचता हूँ कि अरे यार! ये सब चीज़ें वो करता है और क्या-क्या करता है एक बार नज़र रखूँ अ, एक पैरेंटल कंट्रोल अ, ऐप्लिकेशन उसपे इंस्टॉल कर दूँ। लेकिन फिर सोचता हूँ कि नहीं, चलो, क्या उस उसका ब है, जीवन है अपना, अपना फ़ोन है। अ, थोड़ा बड़ा है, वो और छोटा होता तो मैं ज़रूर करता, थोड़ा बड़ा ही है अभी अ, समझदार हो गया है 17-18 साल का हो गया है, तो फिर मैं छोड़ देता हूँ कि क्या झाँकना, उसकी पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल लाइफ है उसका, तो मुझे तो नहीं लगता कि अ, ऐसा अ, करना सही होता है, लेकिन हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो अ अ, फ़ोन को अ, दूसरे के फ़ोन में झाँकना, देखना बहुत ही पसंद करते हैं। कई ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने जो अ, ग़लती से अ, लोगों के फ़ोन में ऐसे-ऐसे ऐप्लिकेशंस इंस्टॉल कर देते हैं जिनसे वो मॉनिटर करते हैं।
हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। हुँ, बीजीएमआई। बिल्कुल। <chuckles> बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी।
अ, एक उदाहरण दूँ तो ना मेरा एक दोस्त है तो अ, उसकी अ, गर्लफ्रेंड है, तो वो उसको ट्रैक करता है कई चीज़ों से, उसको उसकी गर्लफ्रेंड को पता भी नहीं चलता। तो एक दिन बता रहा था तो मुझे पता चला, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें कर रहा है। हाँ, ऐसा भी ऐसी भी चीज़ें होती हैं, हैक कर लिया जाता है फ़ोन बहुत ही तरीके होते हैं, तो यही कहना है कि ये तो गलत है, नहीं होना चाहिए। जी।
अच्छा, ऐसा भी होता है। हुँ, हुँ। जी, सच कहा। तो आपको लगता है कि जैसे हर किसी का आज के समय में एक अपनी निजी ज़िंदगी है और ऐसा दौर आ चुका है कि फ़ोन एक बहुत ही अ, निजी चीज़ें हो गई हैं, जो जैसे एक डायरी होती थी एक समय में, <chuckles> जैसे कोई अपना एक तिजोरी होता था, वैसे ही फ़ोन हो गया। अब लोग फ़ोन एक-दूसरे को कॉल करने तो देते हैं, लेकिन एक-दूसरे को प्रयोग में नहीं देते और एक समय था जब घर में एक फ़ोन थे, सभी चलाते थे। लेकिन अब कोई अपने भाई का फ़ोन नहीं छूता, कोई अपनी सिस्टर का फ़ोन नहीं छीर छूता क्योंकि जानता है सब की अपनी अ, प्राइवेसी है, तो क्या ये सच है कि अ, जो है अपनी निजी निजता को बचाए रखना एक हमारी जिम्मेवारी है आज के समय में और हर किसी को आज़ादी है कि अ, वो इसका पालन करें?
देखिए अ, अभी की जनरेशन की बात करूँ तो अभी तो ऐसा ही चल रहा है और अ, पहले की जनरेशन की बात करूँ तो पहले तो ऐसा होता था कि अ, जैसे मैं बताऊँ तो मेरे घर में भी तो गेट तक भी लॉक नहीं किया दि दिया जाता था कि अगर आप सो रहे हो तो गेट भी आप लॉक करके नहीं सो सकते। <chuckles> अगर गलती से लॉक हो जाता था, तो इतना सुबह पीटा जाता था गेट को कि क्या ऊपर से बात सुननी पड़ती थी अ अ, दा अ, पिताजी की, दादाजी की, कि अ, "अब तक तुम सो रहे हो?" तो इतनी अ, प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं थी उस समय, उस दौर में। लेकिन अभी की बात करूँ तो अभी हाँ, ऐसा है अ, ऐसी जनरेशन जेड चल रहा है, तो इन लोगों को प्राइवेसी चाहिए। हो सकता है अ, अभी के समय में, ये हो अच्छी भी चीज़ है, हो हो सकती हैं अ, इसमें मैं कुछ अपना ये नहीं कहूँगा व्यू कि ऐसा होना चाहिए, हो सकता है कि ये ज़रूरी भी हो। तो अभी का अलग है जनरेशन तो ये सब चीज़ें अ, होनी भी चाहिए प्राइवेसी क्योंकि देखिए, आजकल अ, सोशल मीडिया है और कई सारे अ, इन्फॉर्म चीज़ें हैं, लोग अ, बहुत-सी चीज़ों से जुड़ सकते हैं, बहुत तरीके के लोगों से जुड़ सकते हैं। और बहुत सारी अ, उनके दोस्त होते हैं अ, कई सारे अ, चीज़ होते हैं जैसे, बहुत सारी एप्लिकेशन्स होती हैं, तो बहुत तरीके की चीज़ है जो लोग चाहते हैं कि नहीं कोई जाने, ना समझे तो अ, उनकी प्राइवेसी होती है। तो मुझे लगता है कि सही है अभी के समय में प्राइवेसी की अ, ज़रूरत है और मुझे लगता है कि नहीं ही देखना चाहिए, अगर अ, और ऐसा भी है कि अगर ये अ, युवा कई युवाएँ होते हैं जो अ, डिप्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं और वो चीज़ें छुपाते हैं, तो मुझे लगता है उनको खुलकर अ, बात करना चाहिए। अगर अ, फ़ोन में भी कई बार देखता हूँ कि अ, भाई जो है मेरा डिप्रेस्ड रहता, फ़ोन में लगा रहता, हो सकता है उसकी अ, कोई गर्लफ्रेंड हो, उससे बातें कर रहा हो। अब वो अब उसकी पर्सनल फ़ोन में तो मैं नहीं झाँक सकता, मैं तो पूछ ही सकता हूँ, है ना?
हाँ जी, हाँ जी। उ हुँ। बिल्कुल। <chuckles> जी, जी। हुँ। बिल्कुल, सच कहा। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ। अच्छा, अच्छा। <chuckles> हाँ, हो सकता है, जी। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो, यही बात है कि अ, उसको सोचना चाहिए कि अ, भाई है, साझा करे, अगर कोई परेशानी चल रही है, क्यों परेशान है, तो वो तो मैं नहीं कर सकता लेकिन यही है कहना कि हाँ, सबकी अपनी प्राइवेसी है। बस
हाँ, हाँ। और देख जी, जी। लेकिन देखिए ना, आज के समय में अपने-अपने फ़ोन पर लोग पासवर्ड लगाते हैं, तो पासवर्ड के अलग-अलग तरीके हैं। कोई अपने फै अ, फ़ेस का प्रयोग करता है, कोई जो है अंगूठे थंब थंबप्रिंट का प्रयोग करता है, कोई पासवर्ड लगाते हैं, कोई पिन लगाता है। तो ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में देखिए, दो 2-3 चीज़ों का हमें खतरा रहता है कि कई बार तो हमें लगता है कि घर के ही कुछ लोग हमारी फ़ोन को चेक ना कर लें या कई बार दोस्त अ, हमारे फ़ोन को अ, या फिर हम किसी से भी सुरक्षित रखने के लिए करते हैं, और कई बार हमारी फ़ोन गिर जाती है, चोरी हो जाती है। तो इस स्थिति में भी हमारा फ़ोन लॉक लॉक होना ज़रूरी है, तो आपको अ, लगता है कि हर किसी को अ, फ़ोन पर पासवर्ड लगाने की ज़रूरत है आज के समय में?
देखिए अ, बिल्कुल, बिल्कुल ये लगाने की ज़रूरत है क्योंकि देखिए लोग आजकल किसी पे अ, फ़ोन के मामले में अ, भरोसा नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि अ, एक सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। कि आप एक घर है जैसे, तो फ़ोन भी एक आप समझ लो आप एक घर की तरह है, घर में बहुत-सी चीज़ें हैं, घर में लोग रहते हैं, आप नहीं चाहोगे ना कि आपके घर पे कोई नज़र रखे। भले ही आप हम नहीं कह रहे हैं कि आप भले ही लीगल काम कर रहे हो, उसमें लीगल कर रहे हो, आप तो नहीं चाहोगे, आपको तो अपनी अ, निजी प्राइवेसी चाहिए। उसमें भी इस इसलिए उसमे दरवाजे लगे हैं, सिक्योरिटी लगी है कि कोई चोर ना घुस जाए, कभी कुछ ना हो जाए, तो इसी तरह फ़ फ़ोन है, फ़ोन में भी एक द दुनिया है, उस दुनिया में बहुत-सी चीज़ें हैं। तो समझ लो कि वहाँ भी एक लॉक होनी चाहिए।
अच्छा, अच्छा। बिल्कुल। हुँ। <coughs> जी। बिल्कुल।
और हो सके तो अ, लॉक होनी चाहिए, अगर अ, परिवार के लिए जैसे लैपटॉप में अ, होती है कि, एक वहाँ भी अ, फ़ोन्स में भी कई सारे आजकल ऑप्शन्स आ रहे हैं, कि अगर आप अ, लोकली यूज़ करना चाहते हो, तो फैमिली अलग यूज़ कर सकते हैं, या अलग-अलग प्रोफाइल बना के यूज़ कर सकते हैं। तो सबका अलग-अलग एक पेज बन जाता है, जहाँ आप अपने हिसाब से ऐप्स कंट्रोल कर सकते हो, चीजें वहाँ आपके हिसाब से होंगी। तो ये सब भी फीचर्स आ रहे हैं परिवार के लिए, तो मेन अ, बात तो कहना ये है कि हाँ, बिल्कुल ये सब अ, जो हैं चीजें, आपने फिंगरप्रिंट, पासवर्ड ये सब की बातें करी तो ल लॉक बहुत ही सिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, कई सारे
बिल्कुल, सही कहा। जी। <clears throat> हुँ। लेकिन क्या ये अ, पासवर्ड जो है, कई बार जैसे बच्चे लगाते हैं, तो बड़ों को कहीं न कहीं स अ, दखलअंदाज़ी करने का अधिकार है, कि अपने छोटे बच्चे हैं, तो वो जो है माता-पिता को बच्चों के फ़ोन चेक करने चाहिए और उन्हें कहीं न कहीं उनका लोकेशन ट्रैक करना चाहिए। और वो क्या हरकतें करते हैं फ़ोन पे, इस चीज़ को मॉनिटर करने की ज़रूरत है बच बच्चों के फ़ोन को?
जी, देखिए, मुझे तो लगता है कि हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए क्योंकि देखिए 18 से अगर उम्र कम है उसका, तो अ, मुझे लगता है कि इससे कम उम्र में अ, जहाँ तक मुझे लगता है कि उनकी सोचने-समझने की शक्ति उतनी अ अ, अच्छी नहीं होती, वो हो सकता है कि अ, गलत चीज़ों में भी पड़ जाएँ। अब फ़ोन में ज़रूरी थोड़ी ना कि हर चीज़ अ, वो अच्छी ही चीजें होती हैं, कई चीजें होती हैं जो अ, खराब होती हैं। कई चीज़ें जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि अभी बीजीएमआई के बारे में, तो वो सब चीज़ें होती है जो आपको इतनी एडिक्टेड कर देती है कि आप अपने अ, अपने पढ़ाई को भूल जाते हो, अपने चीज़ों को जो आप बाहर खेलना है, वो भूल जाते हो, आप उसी में लगे रहते हो इससे मानसिक संतुलन बिगड़ता है, मानसिक अ, तौर पे आप बीमार होते हो। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल अ अ, करनी चाहिए। इसके लिए अ, कई अवेयरनेस भी फैलाती।
बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी। बिल सच कहा।
अ, कंट्रोल ऐप्स हैं, पैरेंटल कंट्रोल ऐप। ऐसी ऐप्स हैं, तो उनको खास तौर पे इंस्टॉल करना चाहिए और
हुँ।
यही होनी चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि ये उम्र में अगर वो सही अ, दिशा में नहीं जाए, तो बहुत ही बहुत ही, फिर सँभालना मुश्किल हो जाता है, तो बिल्कुल खास ध्यान रखना चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल आप ध्यान दें।
जी, जी, लेकिन कानूनी तौर पे देखा जाए, तो जो अधिकार होते हैं, प्राइवेसी का अधिकार है, तो आखिर उसके अलावा जो एक नैतिक तरीका होता है हमारा कि हम किस तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यावहारिक तौर पे अ, इसका प्रयोग करते हैं, कि हम अपने निजता को किस तरीके से रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कानूनी तौर पे और जो हमारा एक व्यावहारिक तरीका है, इसमें कितना अंतर है?
जी, आप प्रश्न दोहराएँगे? मैं ठीक से समझ नहीं पा
हाँ, बिल्कुल, देखिए कानूनी तौर पे हमारा जो प्राइवेसी है, वो तो अ, हमें सरकार देती ही है, लेकिन निजी स्तर पे जो हमारा एक व्यावहारिक तौर-तरीका होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। तो आपको क्या लगता है कि कानूनी तौर पे अ, हम हमें हमारी जो प्राइवेसी है, वो उसका कितना ज़्यादा अ, पालन होता है?
हुँ। देखिए अ, कानूनी तौर पे तो अ, होती ही है, कानूनी तौर पे देखिए अ अ, सरकार भी कित कई सारी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती हैं, आप देखोगे तो हर इंसान के फ़ोन पे मैसेज आते रहते हैं। बॉट से बचो, मैलवेयर से बचो अ, ऐसी-ऐसी ट्रोजन्स आते हैं, वायरसेज़ आते हैं, ये सब चीज़ें आपकी निजी डेटा को चुराती हैं, आपकी पर्सनल चीज़ों को और कल को वहीं से आपके साथ फ्रॉड कर लिया जाता है। तो ये सब अ, प्राइवेसी के लिए सरकार तो अवेयरनेस फैला ही रही है और निजी तौर पे बात करूँ तो पर्सनल अगर आपको प्राइवेसी चाहिए, तो अब उसके लिए तो है ही पासवर्ड कि आप पासवर्ड लगाओ, खास ध्यान रखो। अ, अपनी पर्सनल चीज़ें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अ, पर्सनल चीज़ें शेयर करते हैं, अपनी अ, फ़ोटोज़, लोकेशन्स तो हो सकता है कि आपके दुश्मन हों या कोई भी हो, जो आपको ट्रैक कर रहा हो, फ़ॉलो कर रहा हो अ, आपका लाइव लोकेशन देख रहा हो, आई आजकल तो इतने सारे लाइव लोकेशन के भी फीचर आ गए हैं, लोग अ, बिंदास खोल के रखे रहते हैं। स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो बिल्कुल इन सब चीज़ों पे अ, खास ध्यान देना चाहिए कि और ये समझने वाली बात है कि अ, लोग ऐसा करते हैं तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं और आपको नहीं पता कि आप तो बस फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन उसके पीछे कितनी सारी अ, आईएसपी है, इंटरनेट अ, सर्विस प्रोवाइडर हैं। अ अ, ऊपर से अ, कितने सारे सर्वर्स हैं, दुनिया में आपकी डेटा कहाँ से
जी, जी। उहुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हुँ। सच कहा। हुँ, हुँ। <chuckles> बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने।
कोई अता पता नहीं है। ये तो बिल्कुल अ, निजी तौर पे भी आपको
हाँ, बहुत अच्छा जागरूकता आपने देने की कोशिश की। जी, जी, तो उम्मीद है कि हमें जुड़कर काफ़ी अच्छा लगा, हमने काफ़ी ज्ञानवर्धक चर्चा की है और वो फिर से जुड़ेंगे तो ऐसे ही कुछ मूल्यवान हमारी वार्तालाप होगी, फिलहाल अपना ख़याल रखिए, धन्यवाद।
बिल्कुल। तो बिल्कुल अ, खास ध्यान देना चाहिए। जी। जी अ, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, तो आपका भी मैं म मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ।